Iya iya iya. Jadi inget deh masa-masa itu. <laughs> Jadi heeh, ya yang sebisa mungkin sih ya udah punya bukanya bukunya sih. Sebisa mungkin kalau punya punya buku, tapi kalau ternyata, bukunya tuh udah adanya cuma di perpustakaan. Nah, supaya gak rebutan heeh, supaya gak rebutan, begitu dapet, fotokopi deh. <laughs>
Benar. <laughs> Relate kayaknya nih, Kak, ya. <laughs> Mmm. Ya mau nggak mau gitu ya, Kak, ya? Mhm. Oh, bisa langsung fotokopi ya, Kak, ya? Iya bener bener. Itu adalah cara terjitu kayaknya, Kak, ya?
Heeh. Ya zaman itu, ya fotokopian masih laku banget, gak tau ya kalo sekarang tuh. <laughs>
<laughs> Sekarang udah ada PDF, Kak, jadinya bisa langsung download gitu.
Oh, iya iya, betul betul. Udah ada udah zamannya PDF, betul.
Ya jadi, nggak nggak perlu bener, jadi nggak perlu yang namanya kita nge-print-nge-print gitu, kecuali untuk urusan administrasi kali ya.
Heeh, jadi inget tuh kalo dulu zaman itu udah fe ke fotokopian udah ngantri dulu. <laughs>
Benar, udah pagi-pagi udah udah keringet udah di keringet dingin banget nih nih nanti keburu telat, nanti ya belum fotokopi begitu, aduh.
Oh iya, aku jadi inget lagi, eee, tempat fotokopi itu adalah salah satu tempat yang
<laughs> Iya, gimana, Kak? Hmm.
paling berguna, buat aku ya.
Itu kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Ceritain, Kak.
Ya ini kan aku, sempet ngerasain nih kuliah di 2 tempat. Nah ternyata, di itu negeri maupun swasta.
Oh. Oh, menarik nih, terus? Mmm.
Heeh, ternyata di negeri itu juga, di tempat fotokopian
Hmm. Hmm.
Ya tukang fotopinya tukang fotokopinya yang kreatif ya. Dia udah kumpulin soal-soal. <laughs> E
Oh, jadi bisa bekerja sama dia kan nanyain ke tukang fotokopian, yang ini udah ada bocoran belum ini yang untuk negeri gitu ya? Atau gimana?
Bukan bocoran sih, lebih tepatnya latihan soal.
Oke, jadi be lebih, lebih halus gitu ya bahasanya. Latihan soal.
Heeh, latihan soal. Heeh, te bukan bukan memang dibagiin bukan, tapi, eee, misalnya, ujian-ujian tahun-tahun kemarin, sebelum-sebelumnya.
Mhm. Oh, mhm mhm, hmm, udah punya duluan gitu ya? Oh, dia udah punya duluan gitu ya arsipnya ya, Kak, ya?
Nah, dia ada, dia punya tuh. Karena ya sebetulnya sih boleh kan karena itu udah lewat kan ya.
Ya benar benar, boleh boleh banget, mhm.
Udah berlalu. Nah sama dia, di fotokopi nih ya. Ternyata ya lumayan tuh ada beberapa soal ya anggaplah 1-2 soal yang keluar, padahal ya itu soal tahun lalu, mungkin da karena dosennya males, dia ngambil lagi tuh soal yang sama. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, iya bener bener, yang penting kan masih sama 1 babnya ya, Kak, ya.
Heeh, itu biasanya kalau yang bentuknya hafalan ya, tapi kalau yang bentuknya eksak gak bisa lah. <laughs>
Mhm.

Oh, nggak nggak bisa ya, melakukan hal suatu dengan dadakan pernah nggak sih, dosen ngelakuin kayak, "Besok ujian mendadak" gitu, pernah nggak? Atau
Ya, pernah juga dulu sih itu sering, <chuckles> bukan se ya pernah, tapi ya, kalau udah ada persiapannya, kan jadi aman, jadi udah se udah pernah belajar kan.
Terus strateginya gimana? Mhm, oke, terus gimana tuh, Kak, menghadapi yang kayak dadakan-dadakan kayak gitu, Kak? Karena kan, kayak gitu kan, kita nggak bisa planning gitu, Kak?
Mmm. biasanya dia pake dosenku itu biasanya dia pake, apa yang dia ucapkan atau yang udah pernah diajarkan. Ya aku beruntung aku suka nyatet. Nah, kalo akunya
Strateginya apa, biar nggak deg-degan gitu? Nah itu, bener bener, karena kalau kita udah nggak rajin nyatet, ya agak susah juga, Kak, mau ngingetin gimana, yang ada kita kelabakan ya, kan, Kak? "Oh, aduh ujian, ini enggak ada catetan, enggak ada silabus, tau-taunya dosennya minta besok," eee, "ujian, atau kumpulin tugas sesuai deadline, ah." <chuckles>
Betul, heeh. Mmm. Nah, itu salah satu ta tantangan zaman sekarang tuh, karena udah kegampangan PDF, udah kebang kegampangan, "Ah, ntar aja di WA," akhirnya nggak dibaca. <chuckles>
Mhm, hmm. Bener bener. Tap Tapi Kakak pernah nggak sih, ngalamin kayak sistem SKS gitu, Kak? <chuckles>
Oh, sistem kebut semalam suntuk ya?
<laughs> Iya, bener bener, sistem kebut semalem suntuk kayak gitu kan, menjadi strategi
Ya, otomatis pernah juga lah, Kak. <chuckles>
<laughs>
Nah, nggak tau tuh, anak-anak sekarang masih tau nggak sih, atau masih sama, masih relevan ya? <chuckles>
Ya, itu kan Nggak tau juga ya, Kak, karena, eee, anak-anak sekarang itu, eee, mereka lebih mudah, Kak, kalau dibandingin dulu, kan dulu tuh bener-bener kita belajar sungguh-sungguh, yang semalam suntuk, entah gimana besoknya, yang penting dihadapin aja, aku udah malem udah belajar gitu. <laughs>
Nah. Iya, bah kalau sekarang lebih banyak distraction-nya kegampangan di hape sih.
Heeh. Benar benar, karena anak-anak sekarang kan semuanya udah online ya, Kak, ya. Jadi dosennya pun mungkin udah, eee, merasa termudahkan denga apalagi udah ada AI gitu ya, Kak, ya?